Kak, aku penasaran nih. Kapan sih bantuan kecil di rumah, yang kerasa seperti ungkapan cinta bagi Kakak?
Oke, sejujurnya aku memang tinggal kan, eee, di kota besar e salah satunya tuh di Jakarta ya dengan, eee, ayahku gitu loh jadinya saat ini memang, eee, aku itu biasanya saling bahu-membahu tuh ya untuk, eee, membersihkan rumah, eee, saling membantu gitu loh misalkan cuman kayak masak nasi, cuci piring, begitu sih. Nah pernah tuh jadi ada satu ketika di mana aku tuh lagi kelas malam Kak di perkuliahan. Kan, kondisi itu sampe jam 9 malam sedangkan cucian piring tuh numpuk gitu loh belum, eee, beres dan kebetulan memang ayahku itu, eee, bisa dibilang seorang freelancer jadinya dia tuh ada kerjaan di luar gitu. Nah itu waktu kita aku pulang dan dia liat aku masih kelas belum bisa membereskan rumah, aku dibantuin untuk cuci piring. Nah aku tuh sebelumnya gak nyadar yah. Tapi setelah aku selesai kuliah, kelas, tutup laptop aku keluar, kok, beres, gitu loh. <chuckles> Beberapa perabotan rumah itu udah rapi gitu jadinya aku rasa di situ sih ada iy pastinya ungkapan cinta atas keluarga gitu ya di dalam rumah, gitu di mana aku tuh dibantu dan dimengerti tanpa kata-kata, itu sih Kak.
Mhm. Mhm. Oke. Iya. Oke. Oke, heeh heeh. Hmm, oke, terus nih Kak, mmm, perasaan apa yang Kakak rasakan waktu Kakak tuh tau bahwasanya, pekerjaan Kakak ini di udah diselesaiin sama ayah gitu, apakah ngerasa canggung atau tidak enak atau malah justru kayak, "Wah makasih," gitu, gimana Kak?
Oke. Oke, karena aku sadar ya sebelumnya, kan, karena aku ya bisa dibilang dari masa remaja pendewasaan ya namanya juga anak kuliahan gitu, eee, jadinya di situ aku ngerasa terharu pastinya ya di mana, eee, ada pengertian dan kasih e dari ayahku, yang dia membantu aku gitu loh karena mungkin dipikir kalo misalkan dia masa bodo aja, aku juga bakal ngerasa berat gitu ya, karena aku abis selesai tugas, eee, belajar dengan dosen gitu belum tentu dosennya enak dan harinya juga nyaman untuk dijalankan gitu ya kan. Nah, jadinya di situ langsung tanpa kata-kata dibantuin aku ngeliat selesai gitu jadi yang aku rasakan pastinya ada rasa kasih dan, eee, sedih ya sedihnya itu, eee, lebih kecampur bahagia di mana, "Oh, aku dimengerti," gitu. Nah, kalo misalkan aku juga ada, eee, sepintas di kepalaku, "Aku pengen balas nih besok pagi aku pengen beliin dia sarapan ah," gitu sih Kak jadinya, ada saling timbal baliknya gitu ya tapi memang kalo misalkan momennya, saat itu, eee, dompetku belum terlalu banyak gitu apalagi akhir-akhir bulan nih gitu ya kan Kak, nah aku mungkin bakal ngebantunya dengan cara, eee, ya udah besok pagi aku bangun lebih pagi beresin rumah jadinya, untuk, eee, liat kondisi rumah itu jauh lebih bersih gak ada debu, gitu sih kurang lebih Kak.
Betul. Iya. <chuckles> Oke. Ah, oke. Iya. <chuckles> Ah, oke. Berarti memang ini ya Kak ya, bisa dibilang apa melakukan timbal balik supaya sama-sama senang gitu ya. Tidak hanya, searah aja tapi kalo bisa emang dua arah. Me apa ya menabur dan menuai gitu jadinya, wah, keren keren keren. Terus nih Kak, <tsk> kira-kira, mmm, apa sih bedanya antara bantu karena kewajiban atau yang karena emang, apa ya, pengen menunjukkan rasa peduli atau cinta aja gitu, ada gak sih perbedaannya atau mungkin cara nangkepnya gimana sih?
Betul. Tepat sekali. Oh, maksud Kakak bantu karena, eee, sayang gitu atau memang pengen, eee, bantu sekedar bantu aja gitu?
Mhm. Iya, heeh.
Oke, sebenarnya kalau kita bisa ngeliatnya pasti kalau yang pertama ya yang cuma sekedar bantu aja pasti, orang itu bakal ngelihat, eee, posisinya, "Oh orang ini kayaknya gak terlalu butuh-butuh banget deh namanya juga kelas itu duduk manis." Gitu ya. "Ah na apa sih yang susah lagian nanti dia selesai juga cuci piring 10 menit selesai."Mungkin orang yang mau ngebantu gitu ya. Memang 50% dia bakal bisa bantu kayak rasa iba gitu kayak, "Oh, kasihan juga ya, e pulang malam. Ya udah deh, eee, aku bantuin," gitu. Tapi kalo misalkan emang cinta, sebenarnya tanpa kata-kata, bahkan bisa kita bilang sepeti insting gitu ya, ya udah dijalanin aja dan gak ngerasa berat nah itu cinta Kak. Jadinya, benar-benar kayak gak ada ngerasa timbal balik gak harus dibalas seperti teman traktir kita t traktir balik, seharusnya cinta gak kayak begitu ya, gitu loh. Jadinya lebih ke, oh, sadar nih tapi akhirnya kita sebagai manusia yang punya etika dan, eee, namanya juga saling sayang, pasti ada rasa ingin membalas dengan cara yang mungkin berbeda, gak selalu tentang melulu tentang duit, melulu tentang tenaga, melulu tentang perhatian gak selalu begitu sih Kak, gitu.
Mhm. Iya. Pe. Ah, oke oke oke. Oh, oke, jadi memang, ini ya Kak dari cara bersikapnya juga udah beda ya, antara membantu hanya sekedar membantu dengan, ah, membantu karena cinta tuh beda ya memang ya, oke.
Betul betul banget. <chuckles>
Terus nih Kak, kalau semisal nih posisinya Kakak itu melihat, ah, ayah Kakak nih ya, dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari gitu dan posisinya Kakak nih udah menyelesaikan pekerjaan Kakak, atau tanggung jawab Kakak nih. Itu biasanya ada perasaan apa sih Kak yang muncul kalo misalnya Kakak tuh ngelihat ayah Kakak gitu?
Baik. Oke, pasti rasanya kayak kasihan ya karena kan dia juga ada kegiatan lain tapi justru dia, ngeliat aku lebih kasihan pernah cerita begitu kayak, "Kenapa mau bantuin aku, Yah?" gitu kan. "Kenapa gak aku aja? Kan aku pengen, eee, rapihin juga dan ini kan beberapa perabotan kotor dari, eee, kegiatanku gitu ya piring-piring atau sendok," gitu. Nah, eee, tapi deng dibalas dengan senyuman aja sih kayak, "Ya gak papa sih santai aja soalnya kan kamu tadi fokus kuliah, fokus dulu takutnya ada tugas atau PR yang mendadak," gitu kan. Jadinya, ya ada rasa senyum-senyum gitu malu malunya pasti kan kayak, ih masih dibantuin padahal ya sebenarnya gak ada masalah ya dengan bantuan ya. Tapi kayak aku tuh lebih oh, bukan malu tapi lebih gak enak gitu karena kan harusnya itu tanggung jawabku tapi dibantuin dan aku gak minta bantuan itu, gitu loh. Beda konteksnya kalau aku memang udah malu di awal, "Yah tolong dong bantuin aku nih, maaf ya ngerepotin soalnya kan aku lagi ada kuis nih di kelas jadinya gak bisa deh, eee, cepat-cepat untuk selesaiin tugas nih," gitu, "aku mungkin malam." Ya udah dengan welas asih pastinya dibantuin dan sejauh ini kita gak pernah ada masalah atau debat sih karena masalah kecil itu, eee, karena kan aku pernah juga, eee, ngeliat ya di sosial media pasti ada yang a anak perempuan nih males cuci piring cuci baju padahal emaknya ini udah capek kerja gitu anaknya scrolling-scrolling HP gitu, tapi kalo di aku po posisinya bukan karena malas scrolling HP tapi karena tugas gitu. Jadinya, orang tua aku tuh udah ngeliatnya sedih tapi mungkin kalau kondisinya seperti di sosial media ya aku malahan TikTok-an gitu, terus ayahku lihat tumpukan baju tumpukan piring gak dicuci pasti marah sih.
Oh, kenapa tuh? Mhm. Ah, heeh. Betul betul. Mhm mhm. <chuckles> Oh. Mmm, oke oke, jadi memang bukan karena keinginan bahwasanya kayak, ah males lah gitu bukan ya tapi lebih ke karena kondisi ya Kak ya. Mmm, oke oke. Terus nih Kak, <tsk> aku cukup penasaran nih. Biasanya nih, ada gak, mungkin pengalaman Kakak ya, ini agak mungkin bisa dibilang gimana ya, agak dalam sih. <chuckles> Jadi, pernah gak sih Kak mungkin bantuan kecil yang mungkin, apa ya bisa dibilang kayak malah bikin Kakak tuh ngerasa kecewa atau mungkin, tersinggung gitu, ada gak sih Kak, hal seperti itu?
Bukan. Benar. Boleh. Oke, bantuan kecil yang bikin aku tersinggung ya, lebih condong sih pernah jadinya aku sebenarnya ini lebih ke, pacarku sih, eee, lebih tepatnya sekarang udah jadi mantan. <chuckles> Nah jadinya waktu itu kondisinya aku kan lagi gak enak badan dan akhirnya kita pergi hang out atau, eee, jalan-jalan gitu ya ke suatu tempat makan malam gitu lah ya. Nah, eee, di saat ini, bantuan yang dia maksud itu seperti gini loh jadinya aku tuh tunggu di, eee, 1 restoran, karena restoran parkirnya jauh jadinya parkir mobil dia itu jauh dengan mo eee, pa restorannya jadi dia tuh ngerasa kasihan bahwa, eee, "Oh, kamu lagi sakit ya udah aku ambil mobilnya, eee, sampe di depan restoran nanti baru kita naik," gitu loh jadi ya paham kan Kak ya jadinya, dia pergi duluan ambil mobilnya itu sekitar jaraknya, 2 kilometer jalan kaki mhm, saking jauhnya itu jadinya kan dia gak tega karena aku lagi sakit dia yang pergi jalan ambil gitu. Nah ya udah aku percayain, "Ya udah deh kalo bisa jangan lama-lama tapi hati-hati ya," gitu kan. Kondisi jalannya juga gak terlalu macet, eee, santai semuanya normal aku juga nunggu. Tapi kok sampai 20 menit lebih yang harusnya cuma 10 menitan ya gitu ya, ini kok gak nyampe-nyampe, aku juga ada rasa kuatir gitu kan. Nah pas waktu akhirnya nunggu-nunggu hampir 35 menit gak nyampe-nyampe, nyampe deh akhirnya kan. Tapi kondisiku tuh udah agak sedikit panik dan sangat ma kesel gitu tuh waktu aku masuk, aku tanya, eee, "Kamu kok lama banget ada apa sih?" gitu Kak mungkin juga kondisi mood aku lagi sakit namanya orang sakit kan sensitif ya, gitu. Jadinya sempat ze se sempat agak sedikit debat gitu padahal kan, konteks dari dia mungkin mau membantu tapi konteks di aku bikin panik malahan kok gak ada kabar ditelepon gak angkat, eee, 35 menit baru nyampe gitu padahal kan gak macet juga gitu. Eh, Kak tapi kata dia, "Oh, iya sorry tadi aku lagi bingung kuncinya tuh taruh di tas mana."
Waduh. <chuckles> Mmm, mhm. Iya. Mhm. <chuckles> Iya. Iya, heeh heeh. Tul. Lah.
<chuckles> Ya, karena mungkin terlalu banyak iku ini barang di tasnya sampe dibongkar satu-satu di pelan-pelan, cari-cari. Ya akhirnya itu yang makan waktunya, katanya sampai 10 menit lebih loh cari kuncinya aja padahal udah nyampe gitu, eee, ya udah akhirnya, eee, aku juga mengerti gitu ya, mungkin sebenarnya bukan mas merasa kecewa, karena aku juga tepatnya gak bisa kecewa juga di saat kondisi seperti itu aku lebih ke capek, kesel dan ya udah deh aku pengen pe cepat cepat pulang aja istirahat gitu kan. Tapi keesokan harinya sih, puji syukur udah lebih baik ya kita gak berantem lagi dan ya udah kita lupakan masalah kemarin, menghadapi hari ini aja gitu sih Kak.
Haduh. Mhm. <chuckles> Mmm, oke berarti, mmm, ada momennya ya Kak, memang kadang tuh, apa namanya kerasa kesal gitu juga tapi pada akhirnya ya ya sudah gitu ya, sudah berlalu biarlah berlalu, gitu ya.
Heeh, biarlah berlalu apalagi kan konteksnya dia juga ngebantu aku gak enak kalau marah lama-lama Kak. <chuckles>
Mhm. Benar benar benar benar. Kadang juga, ya gimana serba salah juga sih ya, kadang diri sendiri juga, ngerasa gak enak tapi kalau gak diungkapin juga kesal, gitu ya. <chuckles>
Betul. <chuckles> Kan jadi kayak ketimbun di hati gitu kan gak baik, jadinya ya memang sih prinsip aku sama dia waktu, berpacaran itu kalo ada apa-apa tuh dikomunikasiin dengan baik tapi aku juga tanya, "Kenapa sih waktu kamu itu saya telfon gak angkat-angkat?" gitu kan, "Padahal kan, kamu tuh deringnya tuh ma masuk," gitu. Eh, pas waktu dia ngomong, "Oh, maaf, datanya lupa dinyalain." <laughs>
Betul. Mhm. Aduh.
Aduh, ada-ada aja, jadi kayak, aduh kenapa sih bisa kondisinya itu bersamaan, kuncinya, eee, gak tau keselip di mana di tasnya, terus datanya dia juga lupa nyalain dipikir dia sebenarnya udah nyambung makanya sempat agak panas tapi ya udah deh, dari pada kita sama-sama mendem gak enakan kan jadinya bikin, eee, ini juga ya, keki juga bikin suasananya negatif terus jadi aku gak usah deh nya menyimpan, eee, perasaan marah lama-lama, gitu sih Kak.
<chuckles> Betul. Ah, heeh, oke. Terus nih Kak. Mmm, apa ya, hal-hal seperti bantuan ini tuh kan seringkali, habis tidak diduga-duga gitu ya Kak ya. <tsk> Tidak dapat diduga-duga dan juga kita gak bisa menebak. Nah, gimana sih Kak caranya supaya kita tuh kalo misalnya mau memberi atau menerima bantuan, itu benar-benar kerasa bahwasanya itu ungkapan cinta, bukan hanya sekedar, "Ya udah deh gue bantuin, ya udah deh, iya- iya- iya gue bantuin," itu ada gak?
Heeh. Oke, kalau untuk, eee, kita tau ya sekedar itu bantuan atau cinta gitu kayak, ya udah deh, terpaksa gitu konteksnya ya. Ya kita bisa ngeliat sebenarnya kalau dia misalkan udah ngejawab gitu aku lebih condong pasti ngomong langsung kayak, "Oh, kalau ngerasa keberatan gak papa gue sendiri aja," gitu, "Ah, saya bisa kok," gitu, tapi mungkin kalo saat ini memang agak sedikit lama. Tapi misalkan dia udah tetap maksa iya dengan kondisinya asam gitu ya, gak senang gitu, aku bakal, ya udah mungkin antara ini terakhir kalinya aku jadi teman dia atau enggak, gitu aja, aku simpelnya jadinya, kalau misalkan memang orang ini ek kelihatannya udah terpaksa terus aku coba untuk enakin gitu ya untuk, eee, kalo ngerasa keberatan, eee, aku pasti bantuin kok aku nggak papa, gitu loh karena, kita cari solusi bukan cari masalah gitu ya kan. Nah jadinya obu kalau misalkan dia kayak begitu dan dia gak ada perubahan marah udah selesai bantuan pun, eee, kayak gak ikhlas gitu mukanya kan Kak, nah, aku mencoba untuk kayak, ya udah deh makasih nih sebelumnya ya tapi ya udah aku nggak m ungkit-ungkit masalahnya tapi, dalam hatiku oke, cukup tau aja dan, besok-besok aku gak mau memberatkan kamu, atau ya udah kita gak usah pe pernah, terlalu temenan lagi, ya mungkin gak langsung blok-blokan bukan ya. Tapi aku kasih batasan bahwa emang orang ini, bukan orang yang tepat kalau aku minta bantuan. Kalau misalkan nih, bantuan kecil aja dia kesulitan gimana nanti aku minta tolong h hal besar Kak. Gitu sih, mhm.
Mhm. <chuckles> Waduh. Iya, benar benar. Terlalu dekat gitu ya, mhm. <chuckles> Iya, oke oke. Berarti memang balik lagi ke orangnya juga ya, Kak, ya. Kalau memang misalnya seringkali orang ini tuh, mmm, bisa dibilang <chuckles> agak gimana ya, agak kurang gitu, terpaksa gitu ya, ya sudah lah gitu cukup tau aja ya gitu ya tidak perlu membalas ya tapi ya, ya sudah gitu ya. Mhm, oke.
Terpaksa gitu ya? Mhm. Betul, ke ya, saya juga gak mau lah, mmm, punya musuh cuman gara-gara minta bantuan gitu atau nggak dibantu secara gak ikhlas terus jadi kayak marah-marahan. Saya sih gak mau dan saya juga mau punya teman-teman yang positif kalau ada sesuatu yang keberatan dari sisiku, boleh diomongi, boleh didiskusikan supaya kita tau nih, oh masalahnya tuh di sini, ya udah deh kita coba pecahin bareng-bareng ya. Aku jujur di diriku juga e cari teman itu lebih susah daripada cari musuh, ya kan. <chuckles> Nah, jadinya heeh, jadinya aku sendiri pun punya cinta pribadi ya, definisi cinta kan itu luas ya nah untuk tem temanku juga aku cintai mereka di mana aku juga peduli, kalau mereka lagi sakit butuh bantuan pasti kalo bisa aku bantu, aku bantu Kak, gitu sih.
Betul. <laughs> Benar benar benar, setuju. Betul. Mmm, wah ini, benar-benar apa ya cerita mengenai pengalaman hidup yang <chuckles> gimana ya, lumayan luas dan juga ada sedihnya dan ada senangnya juga sih, tapi, terenyuh gitu ya jadinya ya, oke, makasih banyak ya Kak udah mau, sharing-sharing mengenai pengalaman Kakak ini.
<chuckles> Betul. <chuckles> Oke, sama-sama, sampai jumpa nanti ya.
Oke Kak, dada.